Ôi, bạn ơi, chuyện là dạo này á nha, thì mình có một cái câu chuyện mà khiến cho mình cảm thấy suy nghĩ rất là nhiều luôn, kiểu như là, mình gần như là bị mất ngủ về cái câu chuyện đó luôn. Thì có nghĩa là mình ờ, đúng rồi, thì mình đang ở trong một cái mối quan hệ, một cái một tình bạn mà đối với mình cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình cảm thấy là dần dần nó trở nên độc hại và nó không còn như trước nữa đó bạn. Thì mình cũng không có biết làm sao, nên là, kiểu, mình đang tính là sẽ xin bạn một xíu lời khuyên để mình cũng hông biết là kiểu, mình cũng rất là muốn chấm dứt cái tình bạn này, nhưng mà cũng hông có biết là mình chấm dứt như vậy á thì mình cũng rất là sợ là, kiểu, mình sẽ bị cô lập hay cô đơn và không còn ai chơi với mình nữa á.
Ôi, vậy sao? Ờ, trời ơi! Nghe có vẻ là cũng vất vả cho bạn ha. Bạn cũng đang ở trong một cái tình huống nó khá là khó khăn ghê. Những cái mối quan hệ bạn bè xung quanh á, nó là những cái điều nó cũng rất là quan trọng mà. Nhưng mà đôi khi á, một cái tình bạn nó hoàn nó hơi độc hại một chút này, nó có gây ra cho bạn rất là nhiều vấn đề. Và như bạn chia sẻ đấy á, bạn cũng đang rất là cân nhắc, gọi là, không biết là liệu có nên kết thúc hay không bởi vì cũng rất là kiểu, mình cũng rất là hiểu, bởi vì sau khi mà kết thúc một mối quan hệ tình bạn á thì cũng có rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là cô đơn hay là sợ bị cô lập này. Vậy thì á, trước khi là, gọi là, mình đưa ra lời khuyên cho bạn á, mình muốn hỏi thêm một số câu hỏi, rất mong là bạn có thể trả lời ha. Vậy thì không biết á, à, cái mối quan hệ giữa bạn với lại người bạn kia này, nó đã kéo dài bao lâu rồi? Và bạn, gọi là, thường gặp họ ở một mức độ như thế nào nhỉ?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác luôn. Sao vậy? Thiệt ra á nha là, kiểu, cái mối quan hệ này tụi mình đã chơi với nhau từ hồi cấp 2, rồi bây giờ là mình học đại học rồi. Thì, kiểu như là, cũng khá là lâu rồi nha, cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà, kiểu, tại vì từ lúc mà mình lên đại học xong á, thì, kiểu như là, tụi mình không còn học chung trường với nhau nữa, nên là, kiểu, cái tần suất gặp nhau thì nó cũng không nhiều, nhưng mà tụi mình vẫn có thể, gọi là, duy trì để có thể nói chuyện với nhau qua mạng được á. Thì còn cái gặp gặp ở ngoài đời thì, kiểu, nó cũng không có quá nhiều đâu, nhưng mà cũng mình cũng tụi mình cũng sẽ cố gắng duy trì á.
À, rất lâu ha! Ờ, vậy sao? Ừm, nghe cũng có vẻ là nói chung là cái mối quan hệ thì sau khi mà chuyển sang một cái giai đoạn hoàn toàn mới, như bạn kể ở đây này, từ, gọi là, cấp 2 lên đại học đi, thì cũng đã trải qua tương đối là nhiều thăng trầm với nhau rồi ha. Vậy thì á, không biết là ở trong những cái mối quan hệ này nè, mình hơi thắc mắc một chút á, liệu có những cái hành vi nào hoặc là những có những cái, gọi là, lời nói, cũng như là những cái suy nghĩ gì mà nó khiến cho bạn gọi đó là độc hại nhỉ?
Ừm. Có chứ, ý là, kiểu, về cái điều này nó khiến cho mình nhận ra từ hồi cấp 2 của mình. Có nghĩa là đó là một cái nhóm bạn chung của tụi mình luôn, ờ, đó là nhóm bạn gồm 6 người thì, kiểu như là nhưng mà trong đó thì có 2 bạn, kiểu như là, 2 bạn đó thường là tự coi mình là, kiểu, nhóm trưởng trong cái nhóm bạn đó đó. Do đó thì họ sẽ có những cái việc như là kiểu, ờ, họ sẽ ra lệnh nè, hoặc là, kiểu, nếu mà có một cái buổi hẹn nào đó thì họ sẽ tự chọn về thời gian, tự chọn địa điểm. Còn cái việc mà, kiểu như là, nếu mà thành viên trong nhóm không đi được á, thì đó là cái việc mà, kiểu như là, của bạn đó, và nếu mà một ai đó không đi được thì sẽ dễ bị, kiểu như là, bị nói là "Ừ, tại sao mà không có đi như vậy?", hoặc là kiểu: "Hông có thân thiết vì gì hết", hay là kiểu: "Hông có ưu tiên cái cái tình bạn này." Thì, kiểu, lúc lúc đầu thì mình cảm thấy là cũng thấy cũng cũng hông có vấn đề gì, nhưng mà dần dần thì mình nhận ra được cái điều này nó hông tốt.
Ờ, khổ thân bạn. Ừm. Ồ, trời ạ! Trời ơi! Ừm, đúng như bạn nói nhỉ? Một cái mối quan hệ mà tình bạn á, đặc biệt là ở trong một cái mối quan hệ nó nhiều người như thế, có tận 6 người với nhau á, thế để dung hòa những cái tính cách cá nhân, nó cũng là một điều rất là cần thiết để có thể duy trì được một cái m mối quan hệ lâu dài này. Nhưng mà nghe như bạn chia sẻ á, có vẻ như là hai cái người bạn kia này, họ lại khá là, kiểu, tự chủ và rất là hay tự quyết cho những cái người khác á, thì điều này hẳn là cũng làm bạn khá là khó chịu ha? Không biết á là liệu bên cạnh những cái hành vi này đi, liệu có những cái điều gì khác á, nó khiến cho bạn cảm thấy như cái tình bạn này nó không, gọi là, có được lành mạnh không?
Cũng lâu rồi. Ừm. Có chứ, mình nhớ là, kiểu, hồi trước đó nha, thì, kiểu, c mình có quen một anh người yêu thì sẽ kiểu như là, tụi mình ý là, kiểu, lúc đó thì, kiểu, tụi mình cũng tầm mười mấy tuổi thôi à, nên là, kiểu, khi mà mình bước vào là một đúng rồi, cái xong mình bước ra một cái mối quan hệ thì mình sẽ, kiểu như là, mình sẽ, kiểu, thích đi chơi với lại người yêu chẳng hạn, rồi mình sẽ thích dành thời gian cho người yêu, nhưng mà thật ra là mình vẫn sẽ luôn là, kiểu, mình dành thời gian cho nhóm bạn của mình. Nhưng mà, kiểu, khi nào mình chỉ cần, ờ, mình chỉ cần nhắn với lại bạn, ừm, những người bạn của mình là "Ờ, hôm nay mình đi chơi với người yêu" chẳng hạn, thì họ sẽ tỏ ra rất là ghen tị và họ sẽ nói là "Ừ, bây giờ có người yêu rồi hông có quan tâm gì tới nhóm nữa." Hoặc là thậm chí là sẽ có những câu chuyện trong học tập cũng đúng, chính xác luôn. Hoặc là, kiểu, cũng sẽ có những cái câu chuyện ở trong học tập nữa cũng khiến cho mình cảm thấy rất là buồn.
Ừm, ra là thế. À, cũng còn trẻ ha. Ưm, cũng đúng đó. Ừm, nghe cũng khó chịu ha? Ừm. Trời ơi, cái việc mà tự dưng bạn có người yêu á, và những cái người bạn đấy lại nói những cái lời nó chưa hay ho cho lắm, thì điều đấy nó hẳn là cũng rất là bực mình ha. Vậy thì không biết á, như bạn có đang vừa chia sẻ này, là bên cạnh với cái việc đấy á là có chuyện gì ở trong cái vấn đề học tập nữa bạn nhỉ?
Có chứ, mình nhớ là từ hồi cấp 2 lên cấp 3 luôn, có nghĩa là cấp 3 tụi mình vẫn chung trường với nhau. Thì, kiểu như là, ừm, tại vì mình cũng thuộc dạng là, kiểu, học cũng ổn ổn trong nhóm á, thì đó thì mình cũng khá là nhún nhường, kiểu như là, mình cũng khá là nhát, kiểu như là, mình cũng sẽ không có chủ động hay là sao đó, hoặc là, kiểu, khi mà ai đó đụng tới mình thì mình cũng sẽ không có, kiểu, đứng ra để mà nói ra điều gì hết á. Thì thông thường là họ sẽ thường là, ừm, là, kiểu, đợi cho mình làm bài tập xong thì họ sẽ bắt mình chụp lại toàn bộ, rồi xong rồi chép bài của mình luôn. Hoặc là thậm chí là có những cái lần mà, kiểu, mình h mình mình sẽ thường soạn bài ở trên máy tính của mình á, thì lúc mà lúc mà chỉ cần mà tới cái, ừm, học kỳ mà để mà thi á, thì họ sẽ xin luôn nguyên cái file của mình luôn, chứ họ không quan tâm là, kiểu, đó là công sức của mình, hay đó là cái công sức mà mình đã học nguyên một khoảng thời gian dài mà họ chững không có quan tâm tới cái điều đó á, mà họ chỉ cần biết là, ừ, bây giờ là, ừm, chỉ có cần là có bài để ro cho đưa cho họ thôi, chứ họ cũng không quan tâm hay là họ cũng không có một lời cảm ơn hay là cảm kích gì mình hết trơn á.
Ừm, đỉnh đó! Hằng. À, cũng không hay ha. Ồ! Trời ơi! Nghe cũng có vẻ khá là tồi tệ ha. Ng như bạn chia sẻ á, những cái công sức ở đó bạn bỏ ra để bạn học tập này, cũng như là bạn để soạn bài như thế, mà khi mà họ đã dùng của bạn một cách rất là tự tiện này, lại còn không xin phép mà ì ra bên cạnh đó á, họ cũng không gửi được một lời cảm ơn, điều đó nó hẳn là cũng làm cho bạn rất là khó chịu và bực bội trong lòng ha. Vậy thì á, ở thời điểm bây giờ này, mình hơi tò mò một chút là không biết á đối với những cái mối quan hệ bạn bè như này đi, nghe có vẻ là cũng không có quá là lành mạnh đâu ha, vậy thì á, ở thời điểm hiện tại này, liệu bạn, gọi là, muốn cắt đứt hoàn toàn với những cái người bạn này đi hay là, gọi là, giữ họ ở một cái khoảng cách nó xa hơn thôi? Nghĩa là, kiểu, giống như là, giảm bớt cái tiệc tần suất liên lạc đi á?
Ừm. Thiệt ra là, kiểu, mình thật sự là cái mục đích cuối cùng của mình luôn là mình thực sự mình muốn cắt đứt họ luôn. Tại vì mình cảm thấy là trong một khoảng thời gian dài họ ảnh hưởng tới cái tinh thần của mình rất nhiều, và khiến cho mình có những cái suy nghĩ, kiểu như là, học theo bản xấu hả ta? Là, kiểu như là, thỉnh thoảng là họ sẽ có những cái việc mà họ sẽ đi nói xấu người khác nè, hoặc là, kiểu, họ chê người khác, hoặc là, kiểu như là, họ ph đánh giá phê phán về ngoại hình của người khác chẳng hạn, hoặc là họ sẽ có những cái thói xấu nó cũng khá là xấu á. Nên là, kiểu, mình biết đó, nhưng mà, kiểu, cái việc mà mình mình ở chung một cái nhóm mà như vậy thì, kiểu, mình sẽ không có thể nào mà tránh được cái việc mà mình sẽ bị ảnh hưởng á. Nên là, kiểu, mục đích cuối cùng á thì mình vẫn muốn là có thể cắt đứt họ hoàn toàn luôn, nhưng mà mình cũng chưa biết làm sao hết trơn á tại vì mình cũng khá là sợ.
Ừm, mình hiểu nè. Ừm, cũng khá là không hay ha. Đúng rồi nè. Ừm, để mà, gọi là, cắt đứt hoàn toàn một cái mối quan hệ bạn bè á, mà nó đã diễn ra rất là lâu, như bạn nói là từ cấp 2 lên đại học á, nó cũng hẳn là một cái điều khiến cho bạn có thể suy nghĩ và trăn trở rất là nhiều ha. Vậy thì mình hơi thắc mắc một chút này, không biết á, là liệu nếu khi mà, gọi là, bạn cắt đứt những cái mối quan hệ tình bạn độc hại này đi, bạn có những cái người thân á, hoặc là những cái người bạn bè khác để họ có thể, gọi là, hỗ trợ bạn trong cái thời gian đó không?
Ừm. Thiệt ra là mình cũng khá là lo lắng. Có nghĩa là mẹ của mình á, gia đình của mình thì, kiểu như là, họ cũng biết được cái chuyện mà mình, ừm, kiểu như là, bị lợi dụng trong cái mối quan hệ này hay đó sao đó, thì mẹ mình cũng có nói với mình là, kiểu, cũng nên cắt đứt đi, đừng có chơi với bạn xấu nữa. Nhưng mà, kiểu, mình cũng khá là lo ngại về cái chuyện đó, tại vì dù gì thì mình cũng không thể nào mà chia sẻ với mẹ hết những câu chuyện mà, kiểu, nó chỉ là những chuyện cỏn con của những đứa con nít chơi chung với nhau thôi á. Nên là, kiểu, mình cũng không có thể nào mà chia sẻ cho mẹ mình quá nhiều và mình cũng sẽ có phần e dè hơn. Nên là mình cũng rất là sợ cái chuyện mà nếu mà mình có cắt đứt tình bạn này á thì liệu mình sẽ còn có ai bên cạnh mình để có thể chia sẻ những câu chuyện mà thường thường là mình sẽ không có hay chia sẻ cho gia đình nhiều hông á. Tại vì mình cũng cái vòng bạn bè của mình nó cũng khá là ít thôi, chỉ có cái nhóm đó là nhiều thôi à.
À, ra là vậy. Ừm, cũng khá nói thẳng ra. À, mình hiểu này. Ờ, có vẻ như là bạn cũng đang gặp cũng rất là khó khăn á, đúng không? Với gia đình á, những cái chuyện liên quan đến mối quan hệ bạn bè đi, đôi khi hay là nói chuyện với người lớn thì nó cũng có rất là nhiều điều khúc mắc, khó có thể mà giãi bày đi. Nhưng mà nghe như bạn nói á, bên cạnh cái nhóm bạn bè lớn lên đi, thì bạn những cái mối quan hệ các thứ của bạn á, nó cũng, gọi là, tương đối ít bên cạnh cái vòng tròn đó không?
Đúng rồi, đúng rồi, kiểu như vậy. Kiểu như là, mình cũng có một vài người bạn ở trên đại học, nhưng mà, kiểu, tại vì, ừm, trong đầu của mình luôn luôn nghĩ là nếu mà mình đã có một nhóm bạn rồi á, thì mình sẽ không có tự hay là làm thân với lại một nhóm bạn khác. Nên là, kiểu như là, cái việc làm thân đó nó cũng sẽ khiến cho mình cảm thấy hơi bị bài bài xích một xíu á. Nên là bây giờ nếu mà mình cắt đứt cái mối quan hệ, ừm, tình bạn này á, thì mình sẽ cảm thấy là, kiểu, mình cũng không còn ai để mà chơi thân thực sự. Tại vì đó giờ thì, kiểu, mình chỉ có chơi xã giao với mọi người thôi á, chứ cái việc mà chia sẻ tận tình như là, kiểu, bạn thân á thì mình cũng không có ai. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu này. Ờ, nghe nó cũng có vẻ rất là, gọi là, tiến thoái lưỡng nan nha, rất là nhiều vấn đề ở trong trường hợp này ha. Ừm, nhưng ở trong trường hợp này nha, mình nghĩ á, là bạn có thể thử một số cái cách này nhè. Có thể á, đúng như bạn nói này, cái việc mà tự dưng cắt đứt một cái mối quan hệ tình bạn nó rất là lâu á, và đúng như bạn nói á, bạn cũng đã gắn bó và gắn kết với cái nhóm bạn này nó rất là lâu rồi, và mặc dù á, họ có rất là nhiều những cái hành động và những cái l gọi là, lời nói cũng như là hành vi nó chưa có được lành mạnh lắm. Đó, nhưng mà bởi vì là bạn cũng đã ở với m họ, ờ, một thời gian rất là lâu, và thêm vào đó á, như bạn chia sẻ này, những cái mối quan hệ của bạn á, đa phần đều là những cái mối quan hệ xã giao thôi, thì cái việc mà cắt đứt với họ hoàn toàn ngay trong thời gian đầu á, nó cũng là một điều gì đấy nó rất là khó khăn nè. Mình nghĩ á là trong trường hợp này đi, có thể á là bảo tự dưng bạn cắt phụp một cái thì nó rất là khó khăn với bạn. Đối với những mối như bạn nói á, bạn đã có những cái người bạn này để, gọi là, nói chuyện tâm sự rất là lâu rồi, bây giờ đùng một cái họ biến mất như vậy, thì nó cũng rất là một cái cảm giác gì đấy hụt hẫng và khó chịu. Vậy nên á, mình nghĩ ấy là trong thời gian đầu đi, bạn có thể thử một số những cái hành động như sau nha. Đó, có thể là những cái hành vi mà họ làm ra cho bạn á nó khiến cho bạn rất là khó chịu, và khi mà bọ có những cái hành động như thế á, mình nghĩ là bạn có thể thử ha và đặt ra một cái giới hạn nó tương đối là rõ ràng một chút. Có thể là như bạn nói á, họ mượn hoặc là họ có những cái hành vi là kiểu, đó, như bây giờ bạn đi chơi các thứ bạn không tham dự được, họ nói này nói kia, thì bạn cũng có thể thử đặt ra ranh giới thôi, đó là gì? Ừm, có ví dụ như bạn có thể nói là á: "Ờ, hôm nay, gọi là, mình bận này, mình cũng không có thể tham gia với mọi người được, và mình cũng phải có những cái câu chuyện học tập, các thứ công việc riêng của mình. Và không phải là mình không muốn đi với mọi người đâu, nhưng mà đó là những cái thứ mà mình bắt buộc mình phải đi á." Và đó, và khi mà bạn đưa ra một cái ranh giới như thế á, bạn hãy thử quan sát xem cái phản ứng của họ xem sao ha. Nếu như mà họ có những cái phản ứng nó khá là dữ dội hoặc nói này nói nọ bạn kia á, thì bạn có thể sau đó là dần dần giảm bớt cái tương tác đối với họ đi. Có thể là họ nhắn á nhưng bạn bơ đi, hoặc là bạn gọi là giảm cái tần suất tương tác đi, có thể là một vài ngày sau đó mới trả lời này. Đó, và sau khi đấy á, nếu mà bạn quan sát xem cái phản ứng của họ, nếu mà họ vẫn tiếp tục có liên lạc với bạn các thứ á, thì bạn có thể thử cân nhắc, có thể là trò chuyện với họ ở một cái tần suất, gọi là, ít hơn thôi. Nhưng mà nếu như mà họ có những cái hành vi, gọi là, gây hại và làm ảnh hưởng đến cái tinh thần của bạn á, thì bạn có thể c gọi là, cân nhắc đến cái việc mà dần dần rút lui ha. Có thể là không phải ngày một ngày hai mà mình, gọi là, biến mất luôn, nhưng mà dần dần cứ giãn ra khoảng 1 tháng xuất hiện 1 lần, và sau xó gọi là, dần dần, gọi là, biến mất hẳn, gọi là, khỏi cái mối quan hệ này á.
Đúng rồi. Ừm. Chính xác luôn. Ừm, đúng rồi. Ờ. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, ô kê. Ờ, ờ. Ờ, mình hiểu rồi ha. Vậy tính ra là, kiểu, cũng có khá là nhiều cách để mình có thể dần dần mình cắt đứt cái mối quan hệ này. Thì mình nghĩ là những cái cách của bạn đó thì, kiểu, nó cũng khá là phù hợp với mình đi, nên là chắc chắn là mình sẽ thử nè. Nên là cảm ơn bạn rất là nhiều vì những cái an ủi và cũng như là lời khuyên bạn đưa ra cho mình nha.
Ừm, không có gì nha. Mình rất là mong á bạn có thể cảm thấy tốt hơn nè. Chào bạn nha!
OK. Chào bạn nha. Cảm ơn bạn.